Hı hı.
Eee, katıldığın sosyal etkinlikler, eee, seni mutlu etmeli. O yüzden bence, eee, her etkinliğe evet evet demek zorunda değilsin. Bazen "hayır" demek, hani, k eee, aaa, senin için, eee, daha iyidir. Eee, ha kimlere sıklıkla, eee, "hayır" diyemiyorsun? Ailen mi yoksa, eee, arkadaşların mı?
Evet. Ya, aslında şöyle, ben, eee, birçok kişiye "hayır" diyebileceğimi düşünüyorum. Ama, eee, kendi, dediğim gibi, o sınırları esnetmeye başladığım senaryoda, eee, arkadaşlarıma daha az "hayır" demeye başladığımı fark ettim. Eee, yani, çünkü, eee, şöyle, hatta yakın arkadaşlarıma diyeyim yani hepsine değil. Eee, ya, çünkü, bulunmak istemediğim ortamlara ben, eee, yine "hayır" dediğim, eee, oluyor. Ama, eee, yakın arkadaşlarımda, böyle, eee, bu konuyla ilgili bana, eee, birazcık, ııı, isyan ettikleri oldu. Yani, "Neden, işte, ya bizimle takılmıyorsun, neden etmiyorsun?" dedikleri oluyor. Eee, ben de hâliyle, eee, dediğim gibi bu sınırlarımı esnetmeye başladım. Ama şöyle bir durum var: Şimdi ben bu sınırları esnettim ama beni hayal kırıklığına da uğrattılar. Eee, böyle olunca, eee, ben Ya, şöyle mesela, eee, yakın zamanda yapacağımız bir buluşma vardı. Eee, ve ben, eee, normalde oraya tek de gidebilirim, eee, ama, eee, onlar özellikle birlikte gitmek istediği için, eee, ben kendi planımı, eee, iptal ettim, eee, ve dedim ki: "Zaten aynı yere gideceğiz, eee, ben, birlikte gidelim o zaman, ben size uyum sağlayayım." dediğim bir durum gerçekleşti. Ve, eee, yani çok saçma bir sebeple, eee, son dakika ve bence bu son dakika iptal edilmesi de çok saygısızcaydı. Eee, o buluşmayı iptal ettiler ve gerçekten 10 dakika kala iptal ettiler ve, eee, ben hâlihazırda hazır bir şekilde, eee, bekliyordum. Eee, ve bu durum beni o kadar sinirlendirdi ki yani benim için artık böyle nokta koyan, eee, bir durum oldu. Eee, çünkü, kendime de kızdım. Yani, hani, bu sanki o sosyal etkinliklere katılma, o zorunluluk hissinden, eee, ben kendi o sınır esnettim. Eee, "hayır" demedim. Eee, bu yüzden, eee, sinirlenen, öfkelenen yine, eee, o hâlde kalan ben oldum. Ha, ben, eee, ı o sinirimi de yansıtmak da istiyorum bir yandan. İnsanları da kırmak istemiyorum yani. Eee, şimdi, hani, hevesim kırıldı bir noktada. Eee, ben bu sefer, eee, de kendi kendimi sorgulamaya başladım. Yani tek gidebilecekken neden tek gitmedim de, eee, bu durumu yaşadım gibi. Aslında, eee, biraz durumum da bundan, ııı, kaynaklanıyor. Yani, o zorunda olması yüzünden yaptıklarım ve hayal kırıklığına uğramak gerçekten, eee, biraz, böyle, beni, eee, zorlayan bir durum hâline geldi.
Tamam. Olabilir. Nasıl? Tamam. Anladım. Doğru. Ay! Evet. Evet. Haklısın. Evet.